Então, eu tô em um dilema, sabe, <laughs> eu queria um é eu queria um conselho, na verdade, assim, uma opinião, sabe, porque aconteceu um comportamen uma uma situação na verdade, né, é um comportamento de de uma amiga minha, um pouquinho desagradável ao meu ver, eh É, que aí, que que acontece, eu não sei se eu fala se eu falo com ela ou se eu deixo pra lá e tipo, não convido mais.
Me conta seu dilema. Aham. Poxa. Tá, você quer você quer se mais desabafar, assim, comigo sobre essa situação, ou você quer a minha opinião sincera sobre?
Ai sua opinião super sincera, quero sinceridade. <laughs>
Tá então pode então pode contar que eu tô aqui pra te ouvir.
Então, eu tenho uma amiga que ela mora, ela ela é italiana, e ela mora na Bélgica, aí o que que acontece, ela precisou vim pra cá pra a cidade onde eu moro
Aham.
e aí eu disse, assim: "Poxa num num precisa pegar a hospedagem nada, sabe, eu esses 3 dias nem em casa eu vou tá, mas se você quiser ficar aqui, a casa é sua". Olha só viu, vai vendo.
Olha, foi super hospitaleira, né, foi super solícita.
Aham e inclusive, coisa, assim, que aqui é super difícil, né, ver e a pessoa te convidar assim pra casa, toma minha aqui a chave, mas é isso, né. Eu f fiz super de coração.
Super.
E sei que também é uma pessoa legal, não é que ele é uma pessoa super estranha, de caráter duvidoso, sabe? E aí o que que acontece, eh, tudo ok, ela veio, ficou, agradeceu. A gente nem acabou que nem se encontrou, porque eu tam eu estava fora esses 3 dias que ela estava e
Aham. Ah, então ela ficou só su casa.
Ficou, foi, ficou tipo Airbnb só para ela. <giggles>
Bem à vontade. <giggles>
Aham, então vai saber, não sei nem o que que ela fez. Ah, inclusive eu sei que ela trouxe uma pessoa para cá
Aham.
paquera dela, que, eh, que ela inclusive que conheceu isso sai essa essa história, inclusive saiu até, assim, sabe quando as coisas esc escapolem da da boca.
Ah, você não sabia que ela ia levar alguém para a sua casa?
Não, não é que ela veio com o namorado, né. Aí, é claro, vem com o seu namoradinho que problema tem. Na verdade, ela conheceu, assim, se correspondia com a pessoa que ela nunca tinha visto pessoalmente na internet.
É.
Com um grupo de um curso que ela já tinha feito aqui, e marcou na minha casa, <chuckles> entendeu, trouxe pra minha casa.
Sem vocês se ver. Você não você não sabia dessa parte, que ia vir mais alguém com ela.
É o quê? Não, essa parte pra mim foi isso aí, essa questão só veio sair na d eh, na história, quando, assim, por acaso, semanas depois, ela disse assim: "Ah, eh, fulano que eu conheci aí me escreveu, perguntou quando é que eu volto." Aí conheceu aqui que horas menina, se você veio para fazer esse curso, essa coisa, você ainda arranjou tempo para conhecer gente, aí ela contou assim, só que assim, ela contou, mas, ela j ela foi obrigada a contar, porque não era a intenção, entendeu, ela escapuliu e aí ela teve que já contar.
Surpre Entendi.
"Ah, mas não teve nada", é, e ainda mais, <chuckles> tem mais, né, <laughs> como você não bastasse...
Meu Deus, só só piora.
Aham. Aí, não, isso é bobagem, mas, assim, é bobagem, e, não é, ao mesmo tempo, não pelo objeto, pelo valor da coisa.
É. Olha, eu não acredito que seja bobagem, tá esse essa coisa, esse ponto, porque você ofereceu a casa pra ela com
Não, a bobagem é o que vem depois.
Com todo o coração, né. Então
Hum, ah, isso com certeza, sabe, eh. Aí o que que acontece? Quando eu chego em casa, estava a casa ela deixou a casa tudo arrumadinha, tudo ok, tudo direitinho. Aí eu disse assim: "Ai, eu vou chegar, vou vou tomar um espumante que eu tinha deixado na geladeira". Não tinha mais.
<laughs> Meu Deus.
<laughs> Tá rindo, né? <laughs> Então ela fez tipo a a noite de lua de de de mel, né, de núpcias dela aqui na minha casa, com um completo desconhecido, que depois vai saber se esse homem vai vim bater na minha casa aqui, né. Já sabe o endereço, sei lá, eh eh, e ainda tomou o meu espumante. <laughs>
Olha. Que. Você chegou você chegou em algum momento confrontar ela sobre o espumante, sobre al
Aham. Eu não disse nada, nada de nada, nem, assim, do do menino e nem do espumante. Então é isso: eu não sei, né, se se eu falo, se eu não falo, ou se eu já passou, deixo pra lá, e próxima v vez eu digo, assim: "Ah, não, a casa n não tá disponível, não. Não posso porque eu estou com visita". Aí fica inventando coisa para ignorar. Então eu estou na dúvida.
Hã. Tá. Olh Então, eu acho assim que inventar coisas para ignorar não é o melhor caminho, tá. S eu acredito que ela seja a sua amiga o suficiente pra dizer isso, porque voc el ela já teve intimidade de estar na sua casa, né, sozi
Uhum. E trazer gente, inclusive. <laughs> Tão íntima, né?
E trazer pra Eu acredito que o grau de intimidade que vocês tenham seja grande, pelo menos da sua parte, e que seja da parte dela também, porque jamais se aceita um um convite, assim, se você não é amiga mesmo da pessoa, né.
Sim. Claro, verdade.
Já que ela se sentiu à vontade o suficiente para trazer uma uma pessoa desconhecida para a sua casa, já que você estava fazendo um favor pra ela, e ainda tomar seu espumante, usar o teu, né, tuas coisas, eu acredito que ela vai ter que também ter intimidade suficiente, e ser madura o suficiente pra ouvir o que você pensa disso tudo. Você não precisa ser grossa, sabe, você não precisa brigar nem nada, mas eu acredito que se você não colocar esse ponto pra ela, e isso vai acabar afastando vocês.
Uhum, tudo. Uhum. É, pode afastar de qualquer jeito, né, falando ou não falando, então eu pelo menos tiro o peso.
Pela sua parte. Exato. Exato. E eu acredito que você seja uma pessoa muito empática, só pelo fato de o você oferecer a casa pra ela, então eu acredito que você seja uma pessoa muito tranquila, empática, né?
Uhum. Sim, sim, eu num su danada sabe, ah, agora num me foi
E Exato. Se alguma amiga se afastasse de você, sem você saber o porquê, como é que você ia se sentir?
Ai péssima, né? Péssima, péssima.
É. Então não que ela vá se sentir péssima, porque uma pessoa que age desse jeito, a gente nunca sabe dos sentimentos, né? <chuckles>
Uhum. <chuckles>
Mas não que eu sinta assim. Só que eu acredito que você deveria falar assim: "Olha, amiga, eh, eu abri as portas da minha casa pra você, eh, e vou abrir quando você precisar, mas tudo tem um limite, aconteceu essa situação, não estava combinado, não foi muito legal da sua parte, então, por favor, eu prefiro que isso não se repita".
Sim. Uhum.
A próxima vez, quando ela pedir de novo ou você não ofereça mais. <chuckles>
<laughs> Aprendi, essa não ofereço mais! Não e olha que coisa engraçado que, né, que depois aí eu fiquei assim: "Gente, então era por isso que na na". Ainda deixou assim, tipo assim, as roupas, né, pra lavar ali, tudo bem, ela tirou, ela foi legal, tirou o lençol de cama, pôs na na máquina de lavar, mas assim, não lavou, deixou ali dentro, sujo, mas Ok. Eh, por isso que tinha, tipo eu via tudo 2, tipo, 2 toalhas usadas porque tinha ficado tinha se hospedado mesmo, sabe, a outra pessoa aqui. Aí é é difícil, viu? Eh, as pe lidar com gente é difícil.
Ai, se chegar. A que horas sei lá Ah. Fez. Sim, olha pra você ver. Muito difícil, ainda mais porque você combinou uma coisa com ela. Você foi super legal com ela, você já não estaria na sua casa, então e mesmo você não estando na sua casa, você ofereceu a sua casa pra ela. Você poderia muito bem ter falado: "Olha, amiga, não dá porque eu não vou estar em casa.".
Uhum. É. É verdade, como muitos deles, eh, fariam, inclusive, né, porque assim eu já vi situações não comigo, mas já presenciei situações em que, eh, já responderam assim. Então estava todo mundo combinando de ir m pra montanha. "Ah, não, gente, eu não vou estar ali, não não posso hospedar vocês. Poxa, senão eu hospedaria, mas eu não vou estar em casa. Eu vou estar de férias em outro lugar". Então só acho que só eu mesmo. <laughs>
Né? <laughs> Exatamente. Você poderia ter falado não, você poderia ter falado: "Olha, eu não estarei em casa, então não dá." mas você ainda se propôs a deixar ela ficar sozinha na sua casa, e mesmo assim, ela não foi muito legal, porque ela levou uma terceira pessoa que você nem sabe quem é. Entendeu, você correu riscos na sua casa, e se acontece alguma coisa.
Hum, só eu mesmo. Ai, meu Deus. Uhum. É isso, né? Expõe muito, né, hum, exatamente né. Ah, se acontece alguma coisa é assim, a gente nunca sabe, né, assim, acho que a casa da gente d tem que ser o nosso cantinho feliz, o nosso porto seguro. Se você abre as portas para qualquer homem ou gênero, pessoa, assim, aleatória que você consegue conhece na rua, na internet ainda.
É. Exa Sim, <chuckles> olha o perigo.
Pra levar pra dentro c de gente é muito inconsequência, sabe com as minhas coisas ali. Eu tenho vá várias coisas eletrônicas, material eletrônico, eh, enfim, loucura, sabe loucura, loucura. <chuckles>
Exato, sim, foi uma irresponsabilidade dela, assim, sabe. Eu acho que você tem que avaliar bem se essa amizade realmente vale a pena, sabe, se se você você tem que avaliar. Você acha que se você falar com ela, ela vai se chatear ou ela vai entender, porque se ela se chatear
Uhum.
Ela não é tua amiga de verdade, porque ela não vai entender esse esse lado, né, que a gente tá debatendo aqui. Então, o melhor
Sim. Sim, aí é inútil, né? Continuar com a amizade, forçar, se a pessoa não entende o limite.
Tá. Exato, porque se ela não entende o limite, se ela não conseguiu entender o risco que ela correu, e o risco que ela te colocou também, então é melhor se afastar.
Sim.
Né? Porque pode
Não é? Por que, né, menina, que as pessoas colocam a gente nessa situação de ficar falando, discutindo sobre coisa chata, né? <laughs> Porque não é prazeroso. É correto falar, tem que falar, mas não é gostoso, né? <laughs>
Sim. Olha Eu Não é gostoso. Eu já li que as pessoas só fazem com a gente o que a gente permite. Então, se você permitir que essa situação aconteça de novo, você vai ficar remoendo isso. E o que que vale mais a pena, a tua saúde mental ou agradar tua amiga?
Sim. É que agora eu já tenho dúvida se é amiga, né?
Exato, se você já tem dúvidas
Hum. É, é verda
já é um um momento aí pra você refletir e colocar essa amizade na balança pra ver se vale a pena assim.
É, né? Não é, n É, é aquela sensação esquisita de que às vezes as pessoas levam mais da gente do que a gente delas. Mas não no sentido material da coisa, de sentimento mesmo, né?
Exato, exato e acaba abalando daí a nossa saúde emocional, né?
E e a confiança, né, com os outros relacionamentos que estão por vir. Ai, obrigada, viu? <giggles>
Por nad
Tirei, assim, um peso de mim e vou falar assim que eu puder esclareço. Muito obrigada.
Que bom que eu pude te ajudar. Até a próxima.
Até mai